อืม เอาจริง ๆ อะค่ะ เราก็รู้สึก เราก็รู้สึกว่า เออ เราทำได้แบบว่าใน ใน ระดับ ที่ เออ พอกินได้แล้ว แต่ถามว่าจะไปเรียนไหม? คือตอนนั้นน่ะค่ะ ต้องบอกตรง ๆ ว่าเรา เราไม่มี เราไม่มีตังค์เนาะ คือสมัยนั้นน่ะ ถ้าแบบสมมุติจะต้องไปเรียนทำอาหาร หรืออะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบว่าเรียนในแบบอินเทอร์เน็ต อะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้ เราจะต้องแบบว่าไปเรียนแบบที่ครูสอนน่ะค่ะ เออ ก็เลยแบบว่า อา ก็เป็นเหมือนแบบไปเรียนตามที่แบบว่าเพื่อนไปเรียนมา อย่างเงี้ย เพื่อนก็แบบว่าเอา มา บ้างว่า เออ สเต็กทำยังไง? สปาเกตตี ทำยังไง? มันบดทำยังไง? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ซึ่ง เพื่อนแบบว่า สอนหมดเลย ใช่ ใช่
อือฮึ อ๋อ อือ แล้วหลังจากนั้นเนี่ย พอเรามีการพัฒนาเมนูอะไรที่เรา ทำได้ มากขึ้นเนี่ย เรามีการนำมาทำอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ หรือว่าครอบครัวเรา หรือว่าคนที่เรารัก อา เป็นเมนูอะไรพิเศษนะคะ ช่วงนั้นเนาะ?
อืม